Iıı, <exhales> benim, şöyle, bir sorunum var. Eee, yani, aslında sahneye çıkmayı seviyorum ama aşırı da bir sahne heyecanım var. Eee, küçüklükten beri, böyle, küçük küçük roller aldım. İşte, gitar çalıyordum, hani, yıl sonu müsamerelerinde okulda çalmak. Eee, ondan sonra gitar kursuna gidiyordum. İşte, onda, e, böyle, ımm, tek başıma klasik gitar gösterisi yapmak, sonra lisede, <swallows> üniversitede arkadaşlarımızla grup var grubumuz vardı. Iıı, öyle, sahne alıyorduk, falan. Hani, böyle, böyle, al yani, profesyonel değil ama, hani, işte, sahne çıkmaya anılarım var. Eee, ama, ııı, şöyle, eee, bir insanım, hani, inanılmaz, inanılmaz, eee, heyecanlanıyordum. Eee, ama, hani, sahnede zorunda olduğum için bir şekilde yapıyordum ama, hani, bazen, tabii aksilikler oluyordu. İnsanlarla, hani, böyle, grup olduğumuz için bir şekilde başa çıkıyor gibi oluyorduk. Şöyle, bir problemim var hâlâ, mesela şarkı söylemeyi seviyorum, eee, sahnede söyledim de ama insanlar, yani, ailem, hiçbir arkadaşım, sahne dışında benim sesimi duyabilmiş değil. İşte, birkaç yıldır da mesela, hani, sahneye çıkamadım, yeni tanıştığım insanlar fotoğraflarımı görüyor, aaa, hani, böyle, ortam oluyor, işte, ”bize şarkı söylesene” falan, ben ,böyle, hani, böyle, sesim sanki içine kaçıyor böyle, asla, asla, yapamıyorum ama çok da istediğim bir şey. Yani, b böyle, bilmiyorum, bu tarz şeyler çok oluyor. Sadece, bu arada, şarkı söylemek ya da müzik alanında da değil ama, böyle, genel, aslında, bu heyecanımı yenmek istiyorum. Yani, hem göz önünde olmayı sevip, hem de, eee, çok heyecanlanıyorum ve kendimi saklamaya çalışıyorum. Yani, bunu nasıl aşabilirim bilmiyorum, kendi içimde çelişiyor gibiyim. <chuckles>
Hı hı. Güzel. Anlıyorum. Tabii. Ya. Hı hı. Anladım. Hı hı. Anlıyorum. Ya, öncelikle, hani, seni tebrik etmek istiyorum, herkesin yapabileceği bir şey değil, hani, senin yaptıkların. Hem sahneye çıkmak da ayrı bir özgüven gerektiriyor hem de, hani, yeteneklisin ki gruplarda da yer almışsın. Zaten, sadece, bu bile tek başına, hani, ııı, aslında, bir yerde, bu, sahne heyecanını yenme konusunda galip olduğunu gösteriyor ama, hani, kaygılanmak da çok normal, hani, sonuçta, herkes sana bakıyor ve bir performans, hani, orada sergilemek zorunda kalıyorsun. Yani, seni biraz daha anlamak için, aslında, sana, şeyi, sormak istiyorum. Bu, hani, duyguları, bana anlattığın duyguları, prova sırasında da yaşıyor musun? Eğer, hani, insanlar seni izliyorsa, hani, o kadar kalabalık olmasa da?
Hı hı. Evet. Tabii. Iıı, yo. Çok, yani, şöyle bazen, evet. Yani, mesela gitar hocamla yaşıyordum, evet, ki artık onunla şimdi samimiyiz. Yani, adam her şeyi bana öğretmiş. "Abi" diyorum zaten. Öyle bir. Ama yine de mesela, böyle: "Hadi, söyle bakalım." dediğinde ben böyle: "Ay, bir dakika, bir dakika!" falan, hani, sürekli, böyle, ona karşı bile bir heyecan. Artık birkaç arkadaşıma yenmiştim, işte, grup arkadaşlarıma. Artık onlarla olan provalarda heyecanlanmıyordum ama, yani, ne bileyim, beni hep duyan insanlara karşı bile heyecanlanmışımdır. Bilmiyorum. Yani, yenmek de istiyorum biraz saçma da geliyor.
Evet. Hı hı. Anladım. Yo, hani, ııı, bu çoğu, hani, sahne sanatçısının aslında başına gelebilen bir şey. O yüzden seni, hani, anlıyorum. Çok normal. Peki, eee, sen, eee, bunu yenmek için sana özel bir şeyler yapıyor musun? Iıı, bu, ııı, performans öncesinde, ne bileyim, kendine, böyle, özgü özel bir hazırlık rutinin falan var mı?
Hımm. Yok. Hımm. Yok. Ama, hani, sahneye çıkmadan önce derin nefes almak falan sadece ama, hani, öyle bir ritüel, eee, bir şey yok. Hani, böyle, bir de insanların gözlerine bakmamaya çalışıyorum. <chuckles> Bakınca iyice, böyle, şey, oluyor, yani, her şeyi unutuyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden, böyle, derinlere dalıp, eee, kimseyle gözgöze gelmeyip, işte, derin nefes alarak falan gibi ama başka öyle bir ritüelim bir şeyim yok.
Hı hı. <giggles> Anladım. Evet. Ya, peki, "derin nefes alıyorum" dedin ya, böyle, hani bir nefes darlığı mı hissediyorsun? O yüzden mi derin nefes alma ihtiyacı duyuyorsun?
Hımm. Yo, hani, böyle, derin bir nefes alırsam beni gevşetir diye ama, hani, öyle, nefes terapisi gibi şeklinde değil de, hani, böyle, bir derin burundan alıp ağızdan verme gibi ama beni ne kadar rahatlatıyor, onu da bilemiyorum, çok da değil. <chuckles>
Anladım. Böyle geçmişte, eee, sahnede, ımm, böyle aniden heyecanlandığın falan olmuş muydu? İşte, işin akışını etkilemiş miydi hiç bu heyecan?
Imm, yani, evet, a ha sahnede evet, evet o da oldu. Iıı, bayağı akışı etkiledi. Onda tek başımaydım sahnede. İşte, gi klasik gitar konseriydi. Emm, yani, b bayağı bir insan dinlemeye gelmişti. İşte, Fransız Kültür Merkezi'ndeydi.
Eve Anlıyorum. Güzel.
Eee, böyle, çok heyecanlandım tabii, iii, ışıklar bana vurmuş. Bir de, hani, hep, böyle, a, grupla falan çıkınca, böyle, bir gruptan gaza gelebiliyorsun, tek başına olunca, hani, başka hiçbir enstrüman da yok. O yüzden, yani, ben bir yanlış yapsam her şey duyulacak, ki tut yani yaptım. Kıvırdım yani aslında, çoğu insan da anlamamış ama, işte, mesela, gitar hocam anladı, eee, <chuckles> o dedi: "Ne yaptın?" yani, ııı, ben anladım tabii o anda bir şok! Zaten şöyle oldu, yani flaş patladı, hani, ııı, işte, eee, eski tip flaşlar gibi, d yani, bir fotoğraf makinesi fotoğrafımızı çekiyordu. O patlayınca ben iyice bir panik olup böyle notaları unuttum ve aynı notaları sil baştan durup, durup aynı şeyleri çaldım. Kendi kendime yeni bir şey yaratmış gibi oldum, saçma sapan. Ama, hani, insanlar da aslında, eee, ik müziğin 2'nci kısmını bilmedikleri için, hani, onlara çok da fark etmemiş, sonradan sorduğumda, ama işte böyle şeyler olabiliyor. Şimdi de aslında bir imkânım var, ııı, o yüzden de, hani, yardıma ihtiyacım oldu. Emm, bir arkadaşım, eee, piyano çalıyor ve hani, ya, arkadaş ortamımızda müzisyenler var. Böyle laf arasında, eee, tabii, pı yani şöyle, eee, piyano çalıyor ama konservatuvara gitmiş, hani, profesyonel. Bir de, böyle, opera yapan bir arkadaş vardı. Onlar, böyle, arada şey yaparken ben de öyle kendi kendime çıkıştım, yani, opera söyler gibi oldum ama şakasına. Bun onlar da beni ciddiye aldı ve işte, eee, o zaman "Hep beraber yapalım.", yok, "Sesin çok iyi.", notayı çok iyi anlıyorum falan. Ben bir anda şoka girdim ve, yani, her gün beni arayıp "Hadi, çalıştın mı şu parçaya, senle opera yapacağız." Tamam, opera çok güzel bir şey, yapmak da isterim bu arada küçükken, iii, böyle yankılı apartmanlara girip yapmaya çalışırdım ama tek başıma. Şimdi, işte, o sahne heyecanım yine gün yüzüne çıktı. Böyle, aşırı, yani her gün bir bahane uyduruyorum resmen, ama bir yanım da istiyor. Öyle, yani, işte ondan da ne yapacağımı bilemedim.
Haklısın. Anlıyorum. Evet. Hı hı. Hı hı. Ya. Hı hı. Evet. Evet. Anladım. Hı hı. Ya. Güzel. Ya. Ya, bazen de sanatçılar şey diyor ya hani, ”O he sahne heyecanını kırk yıl da geçse, hani, yine de aşamıyoruz. Zaten bu işin, işte, güzelliği heyecanında.” falan diye böyle demeçler veriyor ya bazen. Biraz o duruma benzettim aslında. Hem kopamıyorsun hem de, hani, heyecanın da devam ediyor. Hem kaçıyorsun hem onsuz yapamıyorsun gibi. Yani, ııı, ama şöyle düşünebilirsin. Biliyorsun, o başına gelen talihsizlik sen tek başına bir performans sergilerken olmuştu. Şimdi anlattığın kadarıyla yine bir du gruba dâhil olacaksın yine, hani, bir destek olmuş olacak sahnede. Sahnede tek olmayacaksın. Hani, odak noktası birkaç tane olmuş olacak en azından. Hem belki böyle kendini sakinleştirebilirsin hem, böyle, kendine öncesinde olumlu bir iç konuşma hazırlamak belki, hani, etkili olabilir. Aslında zaten sen derin nefes alıp verdiğini söyledin. Belki bunu, hani, gevşeme teknikleriyle birleştirip, hani, her zaman yaptığın bir nefes açma egzersizleri vs. ses açmanın yanında, hani, öncesinde veya sonrasında sahne öncesi bir rutin, hani, oluşturup, eee, onu belki, hani, sürekli yapabilirsin. Yine bedenini belki ısıtabilirsin bir nebze, hani, <chuckles> biraz daha, eee, rahat olmak için sahnede. Hani, bunları denemek sence nasıl olur? Hani, biraz daha kolaylaştırır mı? Ne dersin?
Hıı. Hı hı. Evet, öyle gibi bir şey. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı, evet. Hı hı. Evet. Olabilir. Ya evet, biraz daha kolaylaştırabilir aslında, yani, bunlar. Birazcık, böyle, kendimi yatıştırmama neden olur. Ama sanki, böyle, biraz da bilmiyorum, öz güvenim çok arada gibi, yani, çok öz güvenli değilim sanki ama yapmak istiyorum. Ş yani, sıfır da değil bir güven var ki sonuçta yapmaya da çalışıyor gibiyim gibi bir arada öz güvenim. Yani, onu mesela nasıl yükseltmem gerektiğini bilmiyorum. Aslında, hani, hata yaparsam yaparım; yani, tabii ki dünyanın sonu değil bir yandan düşününce ama ya, böyle, eee, bu heyecana da başa çıkamıyorum da çok, işte.
Hı hı. Tabii. Evet. Ya ama aslında bir yandan, eee, heyecanla da başa çıkmada iyi gibisin anlattıklarından, hani, anladığım kadarıyla. Sahnede bile bir hata olduğunda, hani, onu toparlayabilecek hem profesyonelliğin var demek ki hem de, hani, baksana hem okulunu okumuş hem o alanda tam profesyonel meslek olarak yapan kişiler bile, hani, senin kulakla doğuştan bazı yeteneklerin olduğunu sana söylüyor. Hani, her zaman, ııı, tabii, eğitimli olmak daha iyi görünebiliyor ama bazen de kurallar yüzünden insan, hani, o duyguyu tam olarak hissedip tam olarak aktaramayabiliyor. Belki de sende insanların beğendiği ve hayranlık duyduğu da bu olabilir. Hani, belki onlar, hani, çok profesyonel bir olduğu için bin bir tık, hani, çekiniyor olabilirsin. Bu çok normal. Çünkü <swallows> ne olsa da, işte, bir hata olursa benden olmasın, hani, düzeni bozan ben olmayayım gibi bir baskı olabilir. Hani, bu çok normal ama baksana seni, ııı, ısrarla çağırıyor, ısrarla davet etti ediyorlar. Ha demek ki sen, hani, eee, değerlisin ve yeteneklisin. Biraz da, hani, bunu belki kendine tekrar etmek, hatırlatmak iyi olabilir. Hani, ne bileyim, ne dersin? Öyle, böyle, yeterince öz şefkat gösteriyor musun? Yeteneklerini övüyor musun kendi kendine de?
Ya! Hımm. Hımm. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Yoo, çok da yetenekli bulmuyordum kendimi. O yüzden, ııı, belki, hani, öz şefkat gösterebilirim. Bir de dediğin yönden hiç düşünmemiştim. Mesela o sahnede yalnız olduğum anıyla ilgili hep yaptığım yanlışı anlatırım ama, hani, aslında dediğin doğru. İyi kıvırdım. Kimse anlamadı, hani. Hoca tabii ki de anlayacak çünkü o zaten ezbere biliyor her şeyi. Ama onun dışında kimsenin anlamaması da aslında bir başarı olabilir. Bu yönden biraz bakmaya çalışacağım gerçekten.
Evet. Tabii. Ya sen, hani, yeteneğinle bence, hani, ııı, çalışmanla bu işi halledersin gibi geliyor. İşte, hani, bir de bir nefes açma, gevşeme rutini ekleyebilirsen ben bu işin üstesinden çok iyi bir şekilde geleceğini düşünüyorum.
Hı hı. Evet. <chuckles> Teşekkür ederim, ya. Beni gerçekten rahatlattın. Birazcık bunun üs üstüne çalışıp artık, ııı, olaylara dâhil olacağım ben de. <chuckles> Teşekkür ederim.
Teşekkür ederim, hoşça kal.